Ouais, tu es tu es dans quelle région en Espagne?
Je suis vers, heu, Barcelone, dans la région de de Catalogne et en fait, heu, non, il fait froid là, il fait vraiment froid, hein. Ouais.
Mmh d'accord. Mouais et avant, tu étais dans une région chaude ou hem?
Heu, non, non, j'étais à Paris. J'étais à Paris avant, je suis parisienne de base, heu, donc j'étais toujours habituée au froid et au gris et puis là, c'est froid, heu, soleil, donc ça, c'est cool. <chuckles>
D'accord. Mouais. Oui, ouais c'est déjà ça, c'est c'est un gain. Mais après, c'est vrai que même si, heu, c'est une meilleure météo, heu, tu sais jamais trop co si ton corps est habitué à une météo, heu, parisienne depuis toujours. C'est vrai que ça peut aussi perturber ouais. La saison, ça te donne toujours quelque chose de différent. Ça, heu, bah toute façon, la fameuse fatigue, heu, automnale, hein, heu, qui te prépare vers, heu, vers l'hiver où tu vas hiberner, heu, ça peut jouer aussi, hein, ça, c'est sûr. Mais après, c'est pas négligeable ce que tu dis, c'est que tu t'es donnée à fond, hein, pour le déménagement en fait. Il y a peut être un contre coup aussi, ça retombe heu, tu es installée à hem. Si tu as fait autant de ménage, heu, puis b déjà 2 m déménagements, heu, c'est super stressant à ce déménagement. Peut-être que déjà tout ça, en fait, c'est que ça retombe, heu et que du coup, tu es très fatiguée, mais que ça va être temporaire.
Voilà. Mmh mh. Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. Mouais, beaucoup. Beaucoup. Mmh. Mmh. Mmh. Mouais. Oui je pense que tu as raison, ça doit être ça. Il faut juste que tu vois je me pose un peu, je me dise: «Allez heu, c'est normal, heu, ce que tu vis heu». Au final heu, les gens enfin quand on déménage autant, heu, heu, parce que ça nous, on s'est carrément fait 4 déménagements en 5 ans avec un enfant en bas âge, heu, tu vois? Je me dis: «Bon». Oui, c'est vrai, en fait, il faut juste que je, tu vois, me repose un petit peu et et puis, heu, peut être que ça ira mieux et puis que j'accepte aussi la situation et heu, voilà quoi» et puis ouais, ouais, ouais.
Ouais, ah oui! Mmh. Mmh ouais. Ben peut être, heu, mais en tout cas, heu, bravo, hein, non mais tu es courageuse en tout cas d'avoir fait tout ça, heu, avec un un petit en plus mmh. Peut être qu'il te faut juste un petit peu de repos et heu, et puis, tu verras mais en tout cas, j'espère que ça ira mieux et puis après, ça coûte toujours rien de de faire un petit un petit check up avec le médecin et hem, je suis sûre que ça va aller mieux petit à petit. En tout cas, bon courage et hésite pas si tu as besoin d'autre chose.
Merci, c'est gentil. Ouais, ouais. Oui, je vais le faire. Ouais, ouais. Merci beaucoup. C'est adorable de ta part. Merci beaucoup.